ممكن آه. ممكن.
لأ قلِّلي بقى شوية، لإن أنتِ كده داخلة في منطقة يعني خطَر شوية، لإن قهوة كتير وشاي كتير لأ ليه، ليه؟ ما تعمليش في نفسِك كده. حاولي إن أنتِ ت تخلّي بالِك من نفسِك شوية وتخلّي بالِك من صحّتِك.
آه. آه. هو فعلًا الموضوع ده تَعبني، أنا بدأت أحس بكده فعلًا آه.
آه. خلّي بالِك من صحّتِك شوية، لإن الصحّة غالية جدًا. أنتِ ممكن تستعيضي عن الشاي الأسود ده بالشاي الأخضر، جميل جدًا. الشاي الأخضر مفيد آه طبعًا. آآ هو فيه كافيين برضه بس يعني أ أقَل من القهوة يعني شوية، ومفعوله بر آه طبعًا، آه. أ ممكن تاكلي بقى مثلًا أ chocolate كده حتّة شوكولاتة، ح تمراية مثلًا أ كده يعني. آه حاولي إن أنتِ تغيّري شوية في ال في الأسلوب اللي أنتِ متعوِّدة عليه. أ وال القهوة، هي القهوة مُضرّة لإن أنتِ القهوة مُضرّة لإن من غيرها أنتِ بتبقي عصبية طبعًا أكيد، أكيد. مش كده؟
آه. بجد؟ آه. أجرّب والله؟! إمم. إمم. إمم. طب حلو. آه. آه. هاحاول، أحاول. آه جدًا. هاحاول والله يا رب أقدر فعلًا هاحاول. والله
آه. بتزوّد لِك برضه دقّات القلب صح؟ اي آه. وبتلخبط لِك نومِك برضه بتخلّيكِ ع مش عايزة تنامي بالليل صح؟
آه، فعلًا صراحة بيحصل. إمم. أنا فعلًا ما بانامش، لأ ما بانامش كويس آه. إمم.
طيب، يبقى أنتِ كده هتضبّطِي لمّا هتقلِّلي كمّياتِك آآ و وهت هتضبّطِي بقى أكلِك وهتضبّطِي صحّتِك وهتضبّطِي نومِك. وهتقلِّلي كل حاجة كده واحدة، واحدة بالتدريج. كده هيحصل بقى إيه، توازن. هيحصل توازن في جسمِك. هيبقى جسمِك كده آآ مُتّزِن يعني. آآ ويعني كده هتحاولي. <chuckles> هتحاولي.
آه. إمم. إمم. آخ! هاحاول. آه هاحاول صراحة يعني والله أ نصايحِك حلوة وأنا بصراحة الموضوع ده مأرّقني وتاعبني وأنا عايزة فعلًا أ يعني أغيَّر من نظامي دوّة وأبطَّل أعتمد على ال القهوة والشاي والكافيين كتير ده. فأنا هاجرّب نصايحِك، نصايحِك حلوة جدًا، جدًا. و وهاحاول فيها و وربنا يسهّل إن شاء الله أنجَح، أتمنى يعني. <laughs> أتمنى. أشكُرِك جدًا، شكرًا.
آه. ميرسي، جرّبي، جرّبي. إن شاء الله مش هتخسري حاجة <laughs> إن شاء الله آه. العفو على إيه؟ تحت أمرِك.

هو جسمِك كده بقى بيبقى محتاج القهوة دي، يعني أنتِ لو عوّدتِ جسمِك خلاص إن هو محتاج القهوة دي، ف آه، فخلاص بقى هو أول حاجة بتجْري عليها إنِك تاخدي فنجان القهوة ده اللي أنتِ بيبقى بيتهيأ لِك كده إن هو هيضبّط لِك المود بتاعِك وهيحسّسِك بالنشاط و و وي امم.
امم. آه للأس بالضبط. آه. أنتِ عارفة أنا لو أنا لو ما عملتش القهوة باحس إن أنا مصدّعة، وما شربتهاش بقى يا ساتر باحس إني مزاجي متقريف، وجسمي بيوجعني آه. وآه ما فيش تركيز وأنا زهقت من الموضوع ده، يعني أنا حاسّة إن أنا مش باعرف أتحرّك إلا لمّا أشرَب لازم آخُد الأول كده القهوة بتاعة الصبح دي، لازم.
امم. آه طبعًا، وتحسّي إنِك مركّ مش مركّزة، طبعًا، أكيد. إمم. ما هو لأن برضه ال ال الكافيين ده زي ما قُلت لِك بيزوّد هرمون اللي هو الأدرينالين، فطبعًا بيفوّقِك بقى، ده وبيخلّيكِ كده يعني مف مفعولُه بقى لما ب يعني بيبقى مؤقت يعني، ف فلمّا مفعوله بيخلَص خلاص أنتِ بتتعبي، ب بتتعبي أكتر من الأول، أكتر من كنت بتاخديه يعني قبل ما تاخديه. فدي برضه فعلًا أنا حاسّة بيكِ دي مشكلة جامدة يعني. أ
آه. امم. أ آه. آه، طَب أعمل إيه بقى، أتصرّف إزاي أنا بقى؟ أنا الموضوع ده واخِد مني تفكير كتير، ونِفسي أتغلّب عليه فعلًا، نِفسي أرجع طبيعية زي الأول يعني ما تبقاش هي آآ، أساسي يعني أنا لو نسيت أشتري بُن أنا بابقى زعلانة جدًا، أنا ممكن أمشي في الشارع أقف في أي مكان وأشرب قهوة. يعني أنتِ متخيلة؟ امم.
إمم. آه. آمم. <chuckles> أنتِ ممكن ت تعوّضي بقى آه طبعًا أنا حاسّة بيكِ طبعًا، أنتِ ممكن ت ت تبدئي بقى إن أنتِ تغيَّري بقى يعني الحاجات اللي أنتِ متعوّدة عليها يعني واحدة، واحدة كده إن أنتِ تبقي تقلّلي شوية في ال في كمّياتها، بتشربي مثلًا كام فنجان قهوة في اليوم، لو بتشربي 3 آه لو 3 خلّيهم 2 لمُدّة كذا يوم كده، وبعدين لو 2 بعد كده كذا يوم خلّيهم 1 بس يعني تقلّلي الكميّة شوية، شوية بس وتعوّضي ده. امم.
امم. امم. ممكن أشرب آه ممكن أشرب 3 آه. يعني أبدأ الأول أبدأ الأول إن أنا أ أقلِّل الكميّة والّا أقلّل عدد المرات؟ آه.
الكمّية. الكمّية اللي هي يعني آمم، الكمّية اللي بتاخديها كام فنجان قهوة في اليوم يعني بدل ما كنتِ 3 يبقوا 2 بع 2 ده تاخديها مثلًا لمدة مثلًا 5 أيام مثلًا م كنتِ بتاخدي 3 على طول الأول بقى فلأ هتاخدي التلا امم.
آه. آه، طَب أنا طَب أنا لو باخد مثلًا كوبايتين، يعني باخد 3 كوبّا آه، باخُد بالكوبّاية مش باخُد بالفنجان.
كوبايتين. امم.

آه كتير كتير، طب بتاخدي كوبايتين بقى لِك فترة طبعًا كبيرة، صح؟ آه، ابدئي بقى خدي آآ كوباية واحدة لمدة مثلًا بقى يعني مثلًا 5 أيام، أسبوع، آآ، على الكوباية دي ما تزوديش خالص، يعني ما تبدئيش بقى إن أنتِ إيه تقولي لأ أنا هاعمل كوباية تانية في آخر النهار، أو هاعمل واحدة الصبح وهاعمل واحدة آخر لأ، ما أنتِ كنت بتاخدي 2 وكنتِ وعايزة تبدئي تقللي وتغيّري بقى الموضوع ده.
آه إمم. أكيد آه كتير، آه صح. إمم. آه. طب تفتكري هاقدر يعني فعلًا، إن أعمل كده؟
آه هتقدري، بس معاها حاجات مساعدة بقى، يعني معاها بقى إن أنتِ يعني تحاولي كده إن أنتِ تشربي بقى مَيّة كتير، آآ، تاخدي شوية سوايل كده بدل يعني يعني عشان جسمِك هيبقى محتاج حاجات، واخدة بالِك، فأنتِ هتحاولي تفوّقي جسمِك بشوية سوايل، آآ، صحيح السكر في الحالة دي هيبقى يعني برضو مش حاجة صحّية أوي، بس أنتِ ممكن تعتمدي على السكر الدايت شوية، آآ، في السوايل اللي هتاخديها.
إيه هي؟ إمم. آه إمم. معقولة أنا هاعتمد على أنا أنا ب ب أنا أصلًا بُصّي هاقول لِك أنا باحب أشربها سادة، مش باحب أشربها بسكر، ده آه يعني أنا بالنسبة لي أحب أشربها سادة، عارفة أ عارفة هاقول لِك حصل لي موقف مَرّة يعني أنا مش عارفة هاقدر على اللي أنتِ قلتِ عليه والّا لأ، يعني كنت مَرّة ماشية وفي في مشوار برّا، وكنتش شاربة القهوة، ولأ والله كنت شاربة الصبح عادي، بس حسيت إن أنا في النُص كده مش قادرة وصداع فظيع و ومقريفة وعيني كده مش مضبوطة، عارفة تقولي أنا تعبانة باموت.
إمم. كمان! آه. خلاص يبقى أنتِ بقى إمم. احكِ لي، إمم. إمم، إمم. إمم. إمم. آه طبعًا. ما هو ده الهرمون بقى اللي قُلت لِك عليه هو أنتِ تلاقيكِ قعدتِ فترة بعديه ما ت آه.
ب بقيت بقيت والله مش فترة ولا حاجة، قعدت أدوّر طلعت أجري في الشارع وقعدت أدوّر، سِبت الناس اللي معايا ورُحت أدوّر على أي كافيه في أي مكان، وبصراحة أنا باحب ريحة البُن كمان جميلة، آآ، دخلت جرْي آه، يا سلام، شربت يعني هاقول لِك هو أنا برّا شربت فنجان ما شربتش كوباية طبعًا غير اللي باعملها في البيت، بس كأني شربت يعني حاجة إيه ما أقولكيش، أنا كُلّ المود اتغيّر، كُلّ يعني كُلّ حاجة بقت حلوة، آه.
إمم. امم. آه أنتِ اتعودتِ عليها، إمم. آه. أنا عارفة أنا أنا عارفة احساسِك. <laughs> أكيد، ما هو ده اللي باقول لِك عليه بقى، ده الهرمون بتاع الأدرينالين، هو ده اللي بي بيغيّر مودِك خالص، وبيحسسِك إن أنتِ بقى اتغيّرتِ خالص، وإن أنتِ بقى رجعتِ لقمة نشاطِك تاني.
آه. كلّه كلّه، الطاقة والنشاط، أيوه خلاص بقى، خلاص أنا ارميني بقى في الشغل مش مهم.
آه، فهو أنسب بقى حا حاجة ليكِ إن أنتِ تقللي الكميات في الأوّل شوية، وبعدين بقى تبدئي بقى بعد كده ت تع تستعيضي بقى عنها بإيه؟ بفواكه مثلًا، آآ، كُلي فاكهة كتير، اشربي سوايل زي ما قُلت لِك، اشربي مَيّة كتير.
آه، أجرب. طب لو ما عرفتش أقلل الكميات، أعمل إيه؟